Olá, eu gostaria, assim, de um conselho, algumas dicas, como eu posso me controlar durante as refeições, porque assim, quando eu tô viajando ou eu tô, eh, nessa coisa de festas, né, festas de final de ano, é muito difícil pra mim me conter, de não beliscar, de não comer coisinhas doces durante as refeições, porque eu sou uma formiga.
Aham, eh eh, é uma coisa muito comum, mas é só no no final de ano, nessa época de festas ou ou geralmente é uma coisa da tua rotina?
Não, normalmente é mais final de ano e também viagem, porque como eu moro fora, assim, há muito tempo, quando eu visito o meu país, é uma loucura, porque eu quero comer tudo, sabe, <chuckles> e aí eu fico desesperada e aí eu engordo, eu falo, "Meu Deus, eu não acredito, mas isso é um olho grande".
É justo. Mas você você visita a assim, com que frequência o teu país? Eu só tô tentando entender se é alguma coisa realmente que impacta na tua vida ou se realmente você pode viver com esses beliscos aí?
<chuckles> Então eu viajo 1 vez por ano, mas ao mesmo tempo, eh, tenho agora agora um problema, que é eu trabalho sentada, né, então eu até dou classe, mas assim a maior parte do meu trabalho é pesquisa e escrita. Então muito tempo sentada, então assim, você acaba tendo mais fome e você acaba tendo preguiça de cozinhar também, então eu também vivo nessa coisa do do beliscar, mas realmente quando eu viajo, o final de ano eu ultrapasso os limites.
Uhum. Ah. Não, justo, justo, essa viagem tá não assim, eu acho que o mais preocupante, se tiver alguma coisa que, a se preocupar, seria, eh, na sua rotina mesmo, porque viagem, enfim, <chuckles> ainda mais você está voltando pra matar a saudade, faz parte, eh, agora eh, como é que é a tua rotina tua rotina de alimentação, então, eh, no seu dia a dia?
Sim. É, eu tento tomar o café eu não sou muito de tomar café da manhã, então eu tento tomar um café e aí eu saio para o trabalho e lá no trabalho no meio, assim da manhã, às 10h, 11h, eu tomo outro café e almoço a 13h e depois eu vou comer tipo às 19h, 20h quando eu chego em casa, mas entre
Café, café que que você diz é café mesmo preto? Tá.
Café, café preto. Mas o problema é que entre essas coisas, entre essas grandes refeições que eu comentei sempre tem tipo um queijinho, um biscoitinho ou, às vezes, o próprio café. Eles te dão um biscoitinho, sabe, e e aí eu vou nessa porque, claro, eu também acabo sentindo fome, mas eu não quero comer uma comida, assim, mas eu acho que isso me faz mal, porque eu fico beliscando.
Uhum, olha entre grandes refeições, aí vamos bo vamos fazer uma, eh quebrar o dia entre refeições, isso daí é muito subjetivo. Ah, mas, eh, assim vamos botar um uma rotina relativamente comum, caf eh café da manhã, aí você tem a 2ª grande refeição seria, eh, almoço. Então, assim, entre um e outro, dependendo do horário que você acorda, assim faz faz faz sentido você comer alguma coisa, eh, agora depende do belisco, por exemplo, se é uma fruta, uma barrinha de cereal, eh, tudo bem. Isso até você pode levar para o resto do v do dia também, porque, enfim, entre o almoço, hã, jantar, tudo bem, tem um um um um gap grande, dependendo assim da da dependendo da sua rotina, da suas tem pessoas que vão comer mais tarde, por volta das 20h, tem pessoas que comem por volta das 18h, eu também não sei. <chuckles> Enfim, se você, eh, tiver uma um approach mais espanhol, você vai comer muito tarde <chuckles> ou italiano. Se for, é é um approach mais mais normal, seria por volta das 18h. Então, também tem que ter um lanche bom. O problema, eh eh, o o o ideal é comer alguma coisa mais saudável nesse pe me nesses petiscos, não é nem um petisco em si, porque realmente comer alguma coisa entre essas refeições, até faz sentido pra certas dietas.
Sim. Sim. Nossa. Sim. Pois é, o problema é esse o problema é que eu não tenho uma organização também, eh, tenho, eh, às vezes eu tenho me realmente preguiça de fazer um monte de lanchinho, assim, saudável e levar para a universidade onde eu trabalho. Então eu fico acabo comprando um biscoitinho, acabo comprando, né, um docinho e isso também eu acho que eu levo muito tempo para comer, sabe. Então eu vou no bili eu belisco muito até chegar na comida e eu acho que isso é um pouco prejudicial pra pra minha alimentação, até porque eu não tô fazendo exercício. Então eu acho que isso também não me ajuda a equilibrar também o meu metabolismo, né.
Uhum. Ah, sim, sim. Uhum. Não, fazer exercício isso daí é é, assim, é uma coisa básica. Não sei como é que tá o seu o seu tempo, enfim, mas se você não pode fazer, eh, não não sei, eh, hoje em dia você você consegue até comprar esses, eh, beliscos mais, eh, naturais, uma umas coisas mais saudáveis. Não sei se é uma coisa que, digamos assim, de de recompensa rápida, mas, eh, que você gosta de de comer ou enfim, eh, o você tem preferência em relação ao belisco? Ou
Não, realmente eu acho que tá tá faltando para mim uma organização, eh, eu não sou muito de comer fruta, o que é um problema, porque se eu comesse, assim, uma maçã ou algo assim, eu conseguiria até levar, né. Eh
Pode ser qualquer um. Uma banana. Banana é, assim, enche bastante.
Si exatamente. Mas eu não faço isso. Então eu acho que eu preciso encontrar realmente essas barrinhas que você comentou coisas assim, pra que eu possa melhorar um pouco mesmo essa rotina e também o tipo de comida que eu como durante esses intervalos.
Exato, e esse é o meu ponto e não precisa nem exagerar muito pode não precisa ser só fruta. Você pode comer um sanduíche com pão integral, e e um queijo mais magro. Assim não precisa fazer um sacrifício tão grande.
Sim. É verdade e também essa coisa, sabe, de você e tá na rua. Então, o acesso a comidas não saudáveis, né, <chuckles> é tão mais fácil. Você acaba indo para um croissant de chocolate ou, eh, né, tem coisas muito mais calóricas, assim, do que necessariamente, por exemplo, um p um pão intre integral com queijinho branco, eh, quase nunca a gente encontra, né.
Não, assim, eh eh, de onde é que você está mesmo?
Eu tô na Espanha.
Tá, não, até encontra <laughs> até encontra, mas é porque é mais fácil é é mais fácil, eh eh, se se dobrar a um croissant com chocolate o ou coisa parecida, né. <laughs> Mas é, é tem tem que exercitar esse tipo de de, digamos assim, eh, disciplina pra e obviamente, assim, tem coisas que você pode até comprar antes e e já já levar numa uma lancheirinha, alguma coisa assim, eh, já sendo mais saudável.
Não, eu estou falando assim na minha na minha na minha Universidade, aonde eu trabalho, né? É, com certeza. <laughs> Quem não quer, né? Sim. Pois é, eu acho que é isso que eu preciso, 1 iogurte, algo assim, né, que eu não tenho muito o o costume, mas eu deveria, sabe, criar esse essa lista no de mercado, sabe, para incorporar mesmo durante o dia, porque é tão fácil você sair de casa só com o almoço e você falar: “Ok, qualquer coisa, eu compro algo para comer”, mas esse qualquer né, essa esse algo é sempre, como a gente estava comentando, não muito legal, né.
Uhum. É, não, até até tem como você sair sem nada, mas aí você tenta mapear os lugares onde tem coisas mais saudáveis. Eh
É, o problema também é que eu trabalho numa Universidade, então eu tô no meio, assim, do nada e eu só tenho acesso mesmo a tipo, aos refeitórios da Universidade
Ah, o refeitório da Universidade, e eles não têm nada, nada mesmo?
que não tem é. Eles têm, mas é muito pouco, assim. Eu vou falar a verdade, não é nada muito saudável. Pode ser um pouco mais saudável, às vezes, eles vendem umas frutas, mas não é toda a época do ano e eles têm muito o costume de vender um pão muito grande, assim, uma barra de pão gigante, com pão com tomate, né, tem essas coisas assim. Exato, é um presuntão ali bem calórico. <laughs>
Ah, assim o jamón, eh, enfim, <laughs> mas a mas aí, olha, é é, dependendo, é um pão desses básico, clássico, eh eh, se não for também, um branco, provavelmente é, né, com jamón e um antigo tomate, assim, se for uma coisa no dia, aquele lanche antes, entre o almoço e o jantar, até, assim até tá valendo.
Sim. Pois é, mas eu acho que com o te passar do tempo isso fica, eh, eu estou observando, né, na minha rotina que isso fica, eh, muito, sabe. Porque eu acho muito, porque depois eu vou, sento. É, sabe, é muito pouco tempo que eu passo em pé e quando eu passo em pé, eu passo tão concentrada falando com os alunos que eu não consigo me movimentar tanto e, né, não é uma coisa que eu realmente não é um trabalho que eu precise de muito esforço físico. Então eu acho que nesse caso é muito.
Você acha muito per muito pesado? Em termos de gordura, né. Não não, eu entendo. Mas eu eu a eh, que que tá tá, agora eu entendi, eh, hum, eh, te tem, assim, certos impactos que a que certas comidas têm na gente, que inclusive deixam a gente ma mais pesados, eh, falando de forma, assim, mais simples, hum, eh, a pelo que eu tô entendendo, o seu ideal seria uma frutinha aí que uma fruta com menos, eh, frutose ou coisa parecida que que te te dê um pico menor de açúcar no sangue, só para te assim, m muito mais psicológico do que em termos de de ápices de energia pra também não não não interferir na tua aula, porque também isso ti às vezes pode tirar o foco. Isso é muito normal, então alguma coisa leve, alguma coisa leve, eh, que não não interfira no jeito que você vai vai se apresentar e coisa e tal.
Sim. Sim. Uhum. Sim, exato. É verdade, é. É verdade, porque é exatamente isso, tipo às vezes é um pouco mais é até uma ansiedade sua ali que você tá fazendo alguma coisa, tentando fazer, né, um um texto e tal, você quer comer algo, né, pra de ficar um pouco, desconcentrar ali um pouquinho, do que necessariamente uma fome, né, é exatamente, aí você toma aquele café.
É um passatempo, né, é <chuckles> é um passatempo, né, que não não não não não como passatempo, não sei se você lembra do passatempo, mas não como o passatempo, é é é exatamente, é um é geralmente alguma coisa bem doce, mas é aquele negócio só pra você eh, mas tem alguns salgadinhos, algumas coisas, assim, que não são, eh eh, prejudiciais, que é só pra realmente você ter aquele hábito de e não vai ter nenhum tipo de impacto no seu organismo.
<laughs> Conheço, conheço, <laughs> Por Sim, verdade. Eu adorei, eu acho que é isso mesmo, eu tenho que f comprar essas barrinhas ca é de caloria baixa, comprar realmente umas frutinhas, assim, menores que eu possa levar na bolsa e tentar em né, trabalhar e fazer também, eu acho que uma rotina melhor, eu acho que tá me faltando isso. Poxa, muito, muito obrigada pelas suas dicas, foram ótimas.
Uhum. Exato. Que isso de nada, foi um prazer.
Um prazer, uma boa noite.
Boa noite.